อ๋อ เขาก็ เอ่อ หมายถึงว่านอนน่ะคะ เรานอนอยู่คนเดียว ใช่ไหมคะ ไม่ได้ อ๋อ โอเค งั้นเข้า งั้นเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่า ทำไมถึงดูได้ถึงขนาดนั้น เพราะว่า ไม่มีคนมาคั่นเวลาของคุณด้วยไงคะ จริง ๆ แล้วอะ มันมี เหตุผลของมันอยู่ ดังนั้นเนี่ยเหตุผลนี้ล่ะค่ะ มันก็เลยทำให้เราอะเพลิดเพลินกับการที่แบบ เอ่อ ออกจวนนั้นไปโผล่จวนนี้เนี่ยล่ะค่ะ มันก็เลยเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกอะนะคะ แล้วนอกจาก เอ่อ การระยะเวลาของการนอนของคุณแล้วอะค่ะ ระหว่าง คืนเนี่ยเคยตื่นมาบ้างไหม? หมายถึงว่า ตื่นระหว่างคืน อะไรอย่างเงี้ย เหมือนนอนหลับไม่สนิท อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อ่อ ใช่ค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ นอนห้องส่วนตัวคนเดียวค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ่า ถ้าเกิดว่า เอ่อ นอนตี 3 ตี 4 อะค่ะ ก็จะตื่นมาอีกทีก็ 7-8 โมงเช้าค่ะ แล้ว ก็ ก็ไม่ได้ ไม่ คือ คือต้องใช้คำว่า ไอ้ ในหนึ่งคืน เนี่ยมันเร็ว มันจะ เขาเรียกว่าอะไรอะ กว่าเราจะนอนก็เกือบเช้าแล้วอะค่ะ ในตอนกลางคืนก็เลยไม่ได้ ตื่นแล้วอะ ค่ะ ค่ะ
อืม อ๋อ งั้นก็แสดงว่านอนไม่ถึง 5 ชั่วโมงใช่ไหมคะ? แบบนี้
อ๋อ พอตื่นมา 7-8 โมงเช้าไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับ มานอนต่อค่ะ เพราะว่าไม่ไหวค่ะ ค่ะ
อ๋อ โอเค <chuckles> เข้าใจเลยอะนะคะว่า เอ่อ เวลาถูกช่วงชิงในช่วงยามดึกอะค่ะ อันนี้ เข้าใจเลยอะนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะสร้างนิสัยการนอนให้อย่างรวดเร็วเลยอะค่ะ ขออนุญาตแนะนำอันดับแรกเลยอะนะคะ คุณเองอะค่ะจะต้องลดในเรื่องของการไปเยือนหาท่านอ๋องอะ ให้มัน สั้นลงอะค่ะ ปกติคุณไปหาท่านอ๋องกี่ชั่วโมงนะคะ 2 ชั่วโมงใช่ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม 2 ชั่วโมง ใช่ค่ะ
อ่า ทีนี้คุณต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วค่ะ เราก็ต้องไปหาเรื่องที่อยู่ประมาณ ไปหาเรื่องท่านอ๋องอ่ะนะคะ ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าชั่วโมง 15 นาที มันจะมีบางเรื่องที่มันสั้นกว่านี้อะค่ะ เราอาจจะต้อง โอเค ครั้งแรกเนี่ย เราจะตัดมือถือเลยอะมันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเราจะค่อย ๆ ลดปริมาณของชั่วโมงของการดูลงอะค่ะ ก็คือจากการที่เป็น 2 ชั่วโมงใช่ไหมคะ เราก็อาจจะเหลือแบบชั่วโมงนิด ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เนี่ยพอจะช่วยได้บ้างไหมอะคะ? เอาเฉพาะเริ่มต้นก่อนเลยอันดับแรกลดเวลาของการดู เอ่อ ซีรีส์ของท่านอ๋องอะน้อยลงอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ